يعني الموضوع بياخد وقت، الموضوع محتاج برضو وقت، وطول صبر كده وآه. امم، طَب آمم إحنا اتكلمنا على الانتقادات اللي هي الهدامة، أو ال مش، آآ، آه اللي هي ب ب بت بتقل من الشخص ذات نفسه، أو بتغلط في الشخص ذات نفسه. طيب، الانتقادات الشخصية أنتَ قُلْت لي في البداية، الانتقادات اللي هي البناءة بقى، اللي إحنا عاوزين نقول الحاجات البنَّاءة، اللي هو يقول لَك مثلًا خد بالك من النقطة الفلانية، آآ والله النقطة دي مش كويسة أوي في أحسن من كده، ال الأمور اللي زي دي أو التعليقات اللي زي ديَّة. أنتَ، آمم
بالضبط. امم. امم.
يعني بتاخد يعني في بيبقى في جانب برضو جوّاك كده، إنك بتزعل اللي هو طَب ما تقول حلوة مثلًا، والَّا بتفرح إنه ادى لَك حاجة، أو فتح وجهة نظرك مثلًا لنقطة أنتَ ما كنتش واخد بالك ليها، أنتَ فاهم قصدي؟ اللي هو تاخدها بجانب إيجابي والَّا بجانب فيه سلبية؟
آه، فاهمك لا، لا، لا ب بافرح لا، لا، لا باخدها بجانب إيجابي بصراحة. النقد البنَّاء هو بيبقى باين م من الcomment اللي هو الراجل بيبقى خايف على شغلك، وحابب شغلك، فبيبقى عايزك تاخد ي تاخد بالك من حتّة معينة، مش عارف إيه لا، لا، لأ، باخدها بجانب إيجابي. لأ، ما باخدهوش شخصي لأ، لا، لأ، النقد البنَّاء ما بازعلش منُّه خالص. لأنه هيفيدني، لأن بعد كده ه هيخليني أعمل شغل أحسن، و هـيز هيزود الخبرة بتاعتي، النقد البنَّاء مهم، تخيَّل كده مثلًا أنتَ بتعمل شغل ما ما فيش نقد خالص، لا بنَّاء ولا هدَّام ولا أي حاجة، ه هتطور من نفسك إزاي؟ ما هيك مش هيبقى في تطوير، أظن كده آه.
آه. امم. فأنتَ ما بتاخدش الموضوع شخصي. آه، ولا بتزعل منُّه. امم. صح. امم. امم. صح. صح هي فكرة ال التقييم حلوة فعلًا، طب قل لي بقى إحنا بنتكلم دلوقتي اللي هو ال الانتقا الانتقادات الشخصية عبر الشاشات بقى، أنا عاوز أ ن أروح كده لنقطة تانية اللي هي الانتقادات الشخصية، اللي هي وجهًا لوجه أو في الواقع، مش في الواقع الافتراضي، اللي هو حد قابلك مثلًا قبل كده وانتقدك، أو انتقد شخصك في قعدة، في مقابلة، في موقف. احكِ لي كده مثًلا موقف حصل.
امم. امم. امم، آه. آه. امم.